Alam mo, hindi ko kasi alam kung ano ba yung dapat ko nang gawin kasi, ah, napapasobra na ako sa pag-i-scroll sa social media ko, yun talaga yung, ah, mas marami na akong oras sa pag-i-scroll sa, ah, social media. May um, ano naman, 'di ba nagwo-work ako ng gabi hanggang sa umaga, mm. Ayun, and then in the morning, yun naman yung time sana na, ah, um, magre-rest ako, pero, ah, in in the end, parang yung rest time ko na 'yon, nagiging time ko na for social media. So, ang ginagawa ko na, nag-i-scroll na lang ako. And then, ah, ano pa, parang, ah, imbes na gumawa ako or tumulong ako ng mga gawaing bahay dito, yung time ko sana na at least makatulong before ako makapag maka matulog, mm, tumulong sana ng gawain, nauuwi din sa pag-i-scroll ng social media, oh, so tapo hindi hindi ko, parang hindi ko pa napansin 'yon nung una. So, si mama lang yung parang nagsabi sa'kin na parang, oh, ah, ano, <chuckles> parang napa nasosobra ka na sa pagso-social media kasi sabi niya, "Hindi ka naman kasi ganiyan dati," sabi niya. Parang ngayon na, sabi niya sabi niya, dahil ba parang, ah, nagwo-work ka na ngayon, eh, hindi ka na mag-gagawa ng gawaing bahay, sabi niya. So parang nakaka-guilt siya kasi ayun nga, napapasobra na ako sa pag-i-scroll sa social media.
Mhm. Mhm. Oo. Ah, okey. Mm. <chuckles> Kaka-cellphone mo 'yan. <chuckles> Oo. Ah. Hmm, okey. Mm. So ano pala yan, meron ka palang ano ngayon, doomscrolling phase na tinatawag natin.
Oo.
Ah, alam mo naiintindihan ko yung ano eh, yung, ah, sitwasyon mo. Kasi, marami sa mga tao ngayon na, na-experience 'yan, kasi nga ah, yung libangan natin mostly ay nasa social media, 'di ba? Pinapanood yung mga pa favourite nating mga artist, nakikinig ng music, o di kaya, mga mga content creators na tuwang-tuwa tayo na alam natin na nakaka-relieve din ng stress natin, 'di ba, lalo pagkatapos ng, ah, mahabang trabaho. Pero at the same time, andun din yung bad side na yun nga, kagaya ng sinabi mo, napansin ng mama mo na hindi ka na masyadong nakakatulong sa ano, sa bahay, 'di ba? Sa pag gawaing bahay eh, siyempre at the same time baka may, effect din o may epekto din sa sa eyesight mo in the future, 'di ba, 'wag naman sana. Pero matanong ko lang, ah, kasi, sabi mo sa 'kin nafi-feel mo yung yung guilt 'di ba? Ah, may mga sinubukan ka bang paraan para at least kahit papano mabawasan yung ano, yung oras mo, yung screen time mo?
Mm. Sa gawaing bahay, mm. Mm. Mm. Ah, yun sa pagbabawas ng screen time, nag-try naman ako na parang mag-timer sa pagso social media di ba? Sabi kasi nila parang i-limit, so sabi ko o sige ta-try ko na parang, ah ah, within this day mag, ah, 2 hours lang ako na, or na mag-i-scroll sa social media or 1 hour, so ita-timer ko naman siya. Pero, kahit mag-timer na, mag-notif na yun <chuckles> yung yung end ng time na yun wala eh, parang ini-stop ko lang yung timer, ino-off ko lang tapos, tuloy pa rin sa sa pag i-scroll so, wala talaga siyang epekto sa'kin, hindi siya naging effective, mm.
Mm. Oo. <chuckles> <laughs> Balik na, <laughs> mm. Ah, okey kasi nga, siyempre parang ano, ah, andun ka sa ano eh, hawak mo yung timer, hawak mo yung cellphone, so isang swipe mo lang, isang click mo lang, tapos na agad mananahimik na agad yung timer, di ba, hindi siya mag-iingay ng sobrang tagal na hangga't di ka natigil sa pag i-scroll di rin siya titigil. Naiintindihan ko yun, yung ano, yung situation mo na yun na, mahirap nga naman talaga na ano, makontrol yung sarili magkaroon ng self-discipline pagdating sa, alam mo yun sa paggamit ng gadget. Ah, pero nakakatuwa rin na ano, at least kahit papaano aware ka, na gusto mo magkaroon ng screen time, limited screen time lang kasi nga, ah, maganda yun sa ano natin, sa health natin kasi, especially sa mental health natin na meron lang tayong limited screen time kasi hindi tayo masyadong, nag-co-consume ng mga content sa internet na karaniwan naman o marami ay hindi maganda sa ano, sa sa isip natin, di ba? Pero, ah, kung tatanungin lang din kita, ah, nasubukan mo na ba na ano, na kausapin yung, magulang mo o kung sino man na pwedeng makatulong sa'yo na baka pwedeng ah, sawayin mo 'ko ganyan o ah, kuhanin mo yung cellphone ko kundi kaya pagalitan mo 'ko. Meron ka bang mga ganong ano, naiisip na idea?
Mm. Totoo. Mm. Kaya nga. Mm. Mental, oo. <laughs> Ah Uh, ano naman, ah, hindi ko naman nasasabi kina sa kina mama na pagalitan nila ako. Pero, pinapagalitan nila ako kapag nakikita talaga nila na napapasobra na ako and dahil napapagalitan nga ako siyempre, um, wala akong choice na magagalit na nga sila eh alam naman na parang itutuloy ko pa. So kapag may mga ganong ser senaryo na nagagalit na talaga sila wala akong choice kundi talagang, ah, gawin yung mga gawaing bahay yung mga house chores, mm. Pero sa totoo lang, parang, ah, ang napaka napaka-ano niya napaka small na small things or napaka-babaw naman na na bagay, pero, ah, ang mas nakaka ah, problema ko talaga is maliban dun sa house chores kasi parang mababaw yun mas mababaw yun. Ang pinaka-main talaga is yung, sa yung yung imbes na yung time ko sana na yun na nako-consume sa pagso-social media eh mapunta sa parang, ah, sa Bible reading ko sana, sa personal study ko, sa mga spiritual activities, imbes na mapunta dun, ah, nawawalan na ako ng parang, ah, personal study nga ng personal na Bible reading na time sana, oo, dahil sa, ah, kaka-scroll ko din maliban din dun sa house chores, kasi parang mas mababaw siya unlike dun talaga sa parang main problem ko na 'yun yung, ah, hindi ko na nagagawa ng mga importanteng bagay sana, mm. Aware naman ako na parang lagi namin napag-aaralan na, uh, laging unahin yung mga parang importanteng, ah, mga bagay bago yung mga hindi naman ganon ka-importante or wala naman talagang, ah, saysay. Pero yun nga parang ang hirap ko siyang, ah, i-apply kasi siguro yun nga nagla-lack talaga ako ng discipline, mm, hindi ko makontrol sabi nga nila, ah, huwag hayaan meron kasi ako, uh, napanood or nabasa na parang article din na parang huwag hayaan na na yung sa yung gadyet gadget yung magkokontrol sa sa'kin, dapat ako yung kumokontrol sa gadget. Pero yun nga yung kabaliktaran eh parang yung gadget na yung kumokontrol sa akin kasi nakukuha niya na lahat ng parang atensyon ko at saka oras ko. Mm.
Oo. <chuckles> Oo. Oo. Mm. Ay okey, mm. Hmm, okey. Mm. Oo. Bagay. Mm. Oo. Control, mm. Mm. Mm. Oh, okay. Mas naiintindihan ko na ngayon na meron pa palang mas malalim na dahilan kung bakit nararamdaman mo yung guilt. Hindi lang pala ito tungkol sa gawaing bahay lang, pero m more on pumapasok tayo sa ano, eh, sa self-development, sa sa spiritual life natin, 'di ba? Kasi yung pagbabasa ng Bible, lalo't nasa lifestyle mo siya, ah, talagang malaking epekto yun, kasi syempre naging nakasanayan mo na rin na ano, magbasa ng Bible, magreflect sa sarili mo, magkaroon ng tinatawag na me time. Pero mabanggit ko lang din sa'yo na, ah, nakakatuwa rin na naiisip mo yun at meron kang ano, self-awareness na tinatawag natin, kasi alam mo na ano, eh, mali yung, ah, nagagawa mo o mali yung mga, ah, kinikilos mo nitong mga nakaraang panahon. And siguro kung bibigyan kita ng, ah, suggestion ngayon kung paano ba yan mai-ayos, ah, siguro subukan mo ulit na ano, ah, maglagay ng schedule, kung meron kang maliit na table diyan o maliit na maliit na si na, wa ah, whiteboard, siguro maglagay ka dun ng mga daily task mo, na kung saan makikita mo talaga siya physically na nakasulat na, okay, 7:00 AM to 8:00 AM mag-ba-bible study ako. Pagtapos ng trabaho ko gagawa ako ng, halimbawa natapos ka ng 5:00 PM ng trabaho, 5:00 to 6:00, ah, maggagawa ka ng gawaing bahay, tapos 'yung 6:00 to ah, halimbawa 6:00-7:30 yung yung time mo para mag-scroll. 'Kumbaga maganda kasi na nakikita natin physically na nakasulat. Kasi minsan, ah, nilalagay lang natin siya sa isip natin, 'di ba? Tama ba, ay wala kang wala kang sinusulat? Na nasa isip mo lang yung schedule mo?
Mm. Oo. 'Yun nga. Mm. Mm. Oo, meron naman. Oh. Mm. Oo. Wala. Oo, totoo. Nasa isip ko lang yung mga schedule ko na yun, and that's why siguro kung bakit parang kahit nasa isip ko hindi ko siya nagagawa, kasi hanggang dun na lang, <chuckles> oo.
Mm. Oo. Oo. Ayun, kung i-su-suggest ko sa'yo yun, gumawa ka ng checklist, o bumili ka ng whiteboard na, makikita mo talaga physically. Tapos kapag nagawa mo na siya pwede mong i-check. Makikita mo yung accomplish mo within accomplishment mo within the day na, "Ay okay nagawa ko 'to." Tapos kung hindi mo siya magawa, 'di ba. Pwede mo siyang balikan na, "Ay, hindi ko 'to nagawa, kailangan maging consistent ako." Kasi yun yung ano, eh, yun yung, ah, parang, ah, psychological system natin na, kapag hindi natin nakikita, hindi natin siya pinapansin. Kapag nakikita natin nagkakaroon tayo ng awareness. Kaya maganda na nakikita mo siya sa pader o sa laptop mo na nakasulat talaga siya, at meron kang, parang chini-check ba isa-isa, at nagkakaroon ka rin ng self-fulfillment na, "Ah, okay natapos ko siya, naging ah, naging ano ako ngayon, ah, sumunod ako sa routine ko, meron na akong self-discipline." Mas na bu-boost yung moral mo, kasi nga nakikita mo siya physically hindi lang siya nasa isip mo.
Mm. Oh, talaga? Mm. Mm. Oh, okey. Sige ita-try ko siya na na isulat talaga and idikit s dun sa wall ko since, ah, puwede naman akong magsulat-sulat sa sa may paper or pwe idikit ko na lang dun, mm. Ita-try ko talaga siya na magkaroon ng parang timeframe in every activities gaya ng sinabi mo na for, ah, for spiritual activities, for work and then para naman sa scroll scroll time, hmm. So so hindi ko naman talaga totally na tatanggalin 'yong parang scroll time ko talaga. Okey, sige ita-try ko siyang gawin if ever. Sa tingin ko naman magiging effective siya, mm. <chuckles> Oo.
Oo. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Kasi alam mo naintindihan ko na ano, eh, 'yan 'ya 'yan din 'yong way mo siguro para ma-relieve 'yong stress mo, 'di ba, manood, ah, manood ng mga content creators na gusto mo, manood ng movie, ganiyan. Walang masama do'n. Ang masama do'n kailangan mayro'n tayong boundary, may hangganan. Kasi alam mo lahat ng sumusobra ay masama, 'di ba?
Oo. Mm. Totoo. Totoo naman.
Kaya 'yon. Mhm. Kaya yun, ah, i ipagpatuloy mo lang yung ano, yung, maganda yun nga, yung sinabi ko sa'yo meron kang self awareness, ah, siguro kailangan mo lang talaga syang hakbangan, o kilusan, 'di ba? Bumalik dun sa ano, although sabihin natin minsan baby steps lang, pero at least ngayon, ah, magkakaroon ka na ng idea, ma-uumpisahan mo na ulit siya. And syempre wag mo masyadong i-pressure yung sarili mo, wag mong sasaktan yung sarili mo 'pag hindi mo nagawa yun, okey? Okey lang minsan maging maging inconsistent, pero at least, 'di ba? Meron kang ano, meron kang sinusunod, okey?
Mm. Oo. Hmm, oo. M Sige, ah, ita-try ko talaga yun, i ta-try ko yung best ko para sa mga, kahit small step muna, kahit hindi ko pa siya oo, para at least kapag paunti-unti kasi, at least may mga nagagawa akong changes kahit, ah, small lang, 'di ba? Unl para naman mm, para naman siguro if ever nagawa ko na yung mga small steps na yun, ah, mag tra-transition na to sa mga bigger na na steps, oo. mm, kaya feeling ko, oo, tra-try ko talaga yang mga nasabi mong mga tip and advice. Sana magkaroon na ako ng boundaries talaga, ayan thank you, ha, sa mga na share mo.
Mm. Oo. Hmm. Basta consistent. Mm. Bigger. Mm. Mhm. Yeah. Walang problema, kayang-kaya mo yan, naniniwala ako sayo, okey?
Okey.